हाँ, म मतलब मेंटल प्रेशर क्या क्रिएट हो जाता है। आप उस जगह पर सपोज़ आपको अ, कुछ बात भी करनी है ना अपने मन में कि आप सोचो कि अ, वैसे तो बातचीत नहीं हो पाती है। एक काम करते हैं जब खाने बैठेंगे तब हम इनसे बोलेंगे। इस विषय के बारे में बात करेंगे। तो उस वक़्त भी आपकी कभी-कभी हिम्मत नहीं होती है। आप उस वक़्त फिर क्या ढूँढते हो कि देखो ज़रा इनका मूड कैसा है अभी उस हिसाब से फिर हम बात करेंगे। ऐसी चीज़ें होती हैं और मेरे साथ हो भी चुका है क्योंकि बचपन में मेरा थोड़ा ऐसा रहता था कि जैसे मुझे अ, सिंगर बनना है या फिर क्रिकेटर बनना है। ये सारी बातें जब करनी होती थी कि मुझे एडमिशन यहाँ करा दो। जैसे कि मुझे इंजीनियर कभी नहीं बनना था, 12th के बाद। अ, तो मैंने एक बार बोला भी हिम्मत करके। मैंने कहा था, "पापा मुझे म्यूज़िक से बी. ए करना है।" तो उन्होंने कहा, "तुमने साइंस क्यों ली थी फिर? 12th में।" तो मैंने कहा, "वो भी तो आपके कहने पर ही ली थी ना।" <laughs> तो अभी, अभी मुझे म्यूज़िक में बी. ए करना है तो मुझे करवा दो। हालाँकि वो बात एकदम सिरे से नकार दी गयी। वो उसके बारे में कभी ना रिप्लाई आया और ना उसके बारे में फिर कभी बातचीत हुई। तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट कोई इंजीनियरिंग कॉलेज देखा और एडमिशन हो गया था और इंजीनियरिंग ही करी फिर फाइनली मैंने। <chuckles>
जी। हाँ जी। जी। हाँ। उ, जी। जी, जी। हाँ जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। <chuckles> <chuckles> जी। हाँ, हाँ। जी। जी। जी। हाँ जी। हाँ, मैंने भी देखा है कि मतलब काफ़ी घरों में जो लड़के होते हैं उन्हें इंजीनियरिंग के लिए ही बाहर भेज दिया जाता है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अ, पैसे कमा सकते हैं आप। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ और करना है आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। जैसा कि मैं हूँ तो अ, मुझे तो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट है नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चटर-पटर करने वाली ही हूँ और अपने घर में भी मैं बहुत ज़्यादा घूमती-फिरती या फिर ऐसे ही काम थोड़ा बहुत करती रहती हूँ तो उ उ बट मेरे पापा चाहते थे कि मैं टीचर बनूँ। तो मैं न उसके लिए अभी पढ़ाई कर रही हूँ थोड़ा-बहुत। अ, देखिए आगे क्या होता है मुझे तो नहीं पता।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, ओके। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ।